E você sabe que é uma loucura, assim, realmente, né, porque, eu falando isso ia me dá me dá, assim, uns gatilhos muito engraçados porque eu sou professora. E durante muitos anos eu sempre falo com assim, com as mães de crianças pequenas, 3, 4 anos: "Olha", essa coisa da tela, né, que tem tanto essa ansiedade de retirar a tela do da criança, eu falo: "Eu acho que isso faz parte do mundo, realmente, não tem como você bloquear a tela total. Agora, o que você não pode deixar é a criança assistir esses filmes pequenininhos ou esses esses vídeos, né, que são de 3 minutos. Deixa assistir um filme porque pelo menos tem início, meio, fim, vai contar uma história, ela vai aprender sobre roteiro, vai aprender algo que vai ser importante na vida dela, e ela vai se concentrar durante aquele tempo.", porque as crianças estão sem concentração, né, e eu tô igualzinho essas crianças. <laughs> Ou seja eu falo, <laughs> mas não sigo.
Hã. Ah. Aham. Uhum. Aham. <laughs> Você tá falando tá falando isso para as mães, mas você mesma tem que ouvir, né. <chuckles> Vale para você.
Com certeza, com certeza, porque eu não sigo.
Pois é. É, mas é comum também isso, não se sinta culpada, é comum às vezes a gente é especialista num assunto, né, em casa de ferreiro o espeto é de pau <chuckles>
Totalmente, totalmente ainda bem que eu não tenho filhos, sabe. <laughs> Porque senão, já estaria
Pode acontecer. Ah, <chuckles> pois é, sim. É, mas você tem razão, pras crianças é é bem complicada essa questão das telas, né, eh, para a formação do do do cérebro e tudo, então, você já sabe o que qual, ah, o que tem que fazer, na verdade, é só questão de realmente praticar e pensar assim: que de novo é o chocolatinho, pode comer um pedacinho todo dia, tem horário certo também para comer chocolate que não faz tão mal que não dá pico de glicose, por exemplo, né. É a mesma coisa com a tela. Veja o horário do dia que não vai te dar aquele pico de dopamina que você vai querer ficar lá, pe pega um outro um um um horário que faça mais sentido onde você foque no conteúdo ali da rede social, eh, como você falou, um vídeo mais longo talvez um YouTube, né, com algum conteúdo que vá te acrescentar e te ajudar, eh, a aprender alguma coisa, exatamente o que você falou. E aí vai ficando mais fácil. Outra opção talvez seja deletar algumas redes que você acha que te atrapalham demais. Mas aí fica a seu critério, sabe.
Isso. Exato.